Плюс более разнообразные. То есть здесь можно действительно сумка такая, э, вещь может быть обязывающая к, э, чему-то. Ну и какое количество сумок можно купить с учётом цены этих брендовых сумок? <laughs>
Да, конечно, согласна с тобой совершенно. Э, и, честно говоря, вместо сумки я бы лучше вложилась, да, в какую-то интересную обувь. А вот это, кстати, ещё 1, да, элемент, э, важный.
Вот. Кстати. Мгм. Расскажи про обувь здесь, каким образом ты делала выбор, э, между комфортом и стилем? И как ты выбирала обувь?
А, здесь я не иду вообще на компромиссы. Никаких каблуков, никаких туфель. Я ломать ноги себе не буду. Вот поэтому у меня здесь стильные ботиночки, стильные лоферы, стильные кроссовочки. Ам, и если, например, ботиночки или лоферы, ну, это я стараюсь, да, чтобы была хорошая кожа, э, в принципе, даже, м, сейчас же очень много брендов, знаешь, такой средней руки, но при этом очень качественных, поэтому они совершенно не обязательно должны быть какого-то высоких брендов, а вот кроссовки себе можно позволить какие угодно, главное, чтобы они были оригинальные. <laughs> Даже не кроссовки, а кеды. <chuckles> Да.
Мгм. Мгм. М. Да. Мгм. <chuckles> Так, <laughs> какие угодно- это какие? Да? Кеды, да? О, прекрасно. А какие угодно- это какие? Какой у тебя был такой самый полёт фантазии, что-то такое бунтарское? <chuckles>
А у меня были очень классные кроссовки, о которые э, вернее даже не кроссовки, да, кеды, это просто правильнее, да, будет сказать. А, они были такие достаточно высокие, ну, без платформы, а вот именно под под щиколотку, а, такого нежно-розового цвета, и в в в них были такие зи с вставки серебристо-чёрные, и каким-то удивительным сы эм, способом <chuckles> они хорошо подходили под чёрные брюки, и их можно было комбинировать вообще с массой вещей в таком достаточно, м, ну, деловом стиле, я бы сказала.
Мгм. Ага. Ого! Ага. Ага. А, супер, то есть в офис ты ходила даже в этих, э, бунтарских кедах: э, розовых, э, серебряных, э, чёрных?
Да, я ходила в них в офис, я ходила в них на конференции, я даже выступала в них на конференции, и было прекрасно. <chuckles> Да.
О! Прекрасный, счастливый кеды. <chuckles> Как, э какую реакцию ты собирала на свои кеды? Была ли какая-то реакция?
Вообще, да, э, если у тебя, а, знаешь, образ такой усредненный: э, вот туфельки, вот офисный костюмчик, вот, э, там, не знаю, что, какие-то аксессуары- а, ну, на тебя и как-то особо внимания не обращают. А если ты хоть чем-то выбиваешься, да, чем угодно: ярким пончо ка каким-то, э, не знаю, шарфом таким небанальным, кроссовками теми же самыми- то обычно это обращает на себя внимание, это повод завязать разговор, это повод сделать комплимент. Это очень классная вещь, э, м, как-то, знаешь, привлечь к себе внимание, когда это нужно.
Мгм. Мгм. Да.